باقول لِك إيه، ما تحكي لي كده عن صحبتِك اللي فعلًا حسيتِ إن علاقتكم قوية أوي وثابتة لغاية النهارده.
بُصّي، هو بصراحة أنا ليّا واحدة صاحبتي صحيح أنا ما عرفتهاش بقى لي كتير، كنت عارفاها كده من ثانوية عامة أولى ثانوي يعني تحديدًا آآ، كنت لسه بقى ناقلة من المدرسة وبتاع ف قعدت جنبها كده بالحظ، اللي هو بقى إيه، عشان ما كانش في مكان وبتاع فقعدت جنبها، المهم يعني إيه آآ قعدت أنا وهي نتكلم شوية آآ، صحيح الأول كانت الدنيا متنشنة عشان أنا بابقى مش دايمًا يعني بابقى في المود وكده، فدي بتبقى المشكلة ساعات.
اهم. أوكي. تمام. تمام. اهم. <chuckles> أنتِ أنتِ اللي كنتِ متنشنة، والّا هي؟
آه، أصل لأ، لأ، أنا أنا كنت متنشنة عشان- زي ما أنا قُلت لِك- ساعات كده باحس إن أنا باتقفل كده منّي لنفسي اللي هو ما حدش ييجي يكلمني بالذات بقى لو 7:00 ص والّا بتاع، لأ، لأ، ابعدوا بعيد عنّي <chuckles> آه، فدي بقى كانت المشكلة والمهم يعني البت بقى حسبتني إن أنا آآ، عصبية بقى والّا بتاع، فكّرِت يعني إن أنا من النوع اللي هو إيه ما باحبش يصاحب وكده، بس الموضوع كلّه وما فيه إن أنا بس لسه صاحية، فجَت بقى قعدنا تقريبًا ييجي أسبوع جنب بعض، فحصل بقى ب موقف كده تقريبًا مش فاكراه أوي بس هو كان موقف يضحّك، كان حصل يعني من المُدرّسة، كنّا م تقريبًا في حصة الBE وكده ف آآ، مش عارف تقريبًا كانوا عايزينا إن إحنا نلعب بالكورة آآ، كورة قدم يعني وكده، ف آه، فأنا وهي كنّا بن ب بنشوط لبعض فهي مش عارفة وِقعت وقعدت تجري، وقعدت اتريق على جَريتها وهي قعدت تتريق عليّا، فبقى بدأنا بقي إيه نضحك شوية.
ماشي، آه. <laughs> آه، لسه صاحيين بقى آه، أيوه، أيوه. <laughs> طيب إمم. أوكي. بس. <chuckles> اهم. إيه هو؟ ماشي. آه، ماشي. <chuckles> <laughs> خلاص هي إبتدت من هنا الصداقة يعني.
آه بالضبط كده، إبتدت بقى من هنا الصداقة قعدنا بقى شوية حلوين قالت لي: "طب ما أنتِ أهو حلوة أهو وبتضحكي أُمال مالِك متضايقة ليه وبتاع؟" باقول لها: "والله هو الإنسان كده قبل أمّا باجي بابقى لسه صاحي من النوم بتبقى الدنيا كده مش أحسن حاجة."
حلو أوي. <chuckles> صح، صح، آه، يعني ما حدش ييجي يكلمني يا جماعة وأنا صاحية من النوم يعني معروفة آه، يعني ده إحنا لسه بنفوق، مش معقول <laughs> أنتم إيه اللي بيصحيكوا بدري <chuckles> طب أنتِ كده، علاقتكم كده بقى لها مثلًا كام سنة؟
بالضبط كده <laughs> آه، أنا ضِد كل حاجة <laughs> آه، ضِد كل حاجة حرفي